A ver, cuéntame, ¿cómo se reparten las tareas del hogar entre la familia?
Sí, mira, te platico un poquito, eh, mi familia nuclear, pues somos mi esposo, mi hijo y yo. Entonces, eh, afortunadamente sí tenemos como superclaro que todos tenemos que ayudar, eh, s no no porque ellos sean hombres, eh pues todas las responsabilidades recaen en mí <chuckles> afortunadamente.
Okey. Por supuesto.
Sí, la verdad es que eh, los dos son como muy comprensivos y por ejemplo, en el caso de mi hijo, desde que él era muy pequeñito, pues sí le inculcamos, que todos tenemos que colaborar, o sea, que aquí no hay como de: "Ah, pues yo soy niño, yo soy chiquito, yo no hago nada".
Ujú. Yo no hago nada, me hacen inútil. <laughs>
Exacto. Sí, la verdad es que obviamente, pues cuando era chiquito, pues evidentemente tenía menos responsabilidades que las que tiene ahorita, ¿no? Y han ido creciendo con el tiempo.
No, y les vas dando de acuerdo a su edad, ¿no? Lo que pueden desarrollar.
Exacto, tampoco lo voy a poner a da po a cocinar a los 3 años, ¿no? <chuckles>
No, claro que no, los alejas del fuego, de los punzocortantes, de todas esas cosas, pero eso no significa que no puedan hacer otras cosas.
Exacto, sí. Exactamente, sí, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de mi hijo, eh su responsabilidad principal es eh bueno, tiene 2, una, mantener su habitación limpia y recogida. O sea, yo no quiero ver, eh, pues cosas tiradas, camas sin tender, ropa sucia, no. O sea, él sabe que su cuarto tiene que estar impecable desde que se levanta y en eso sí soy superestricta con él. O sea, no me importa de que: "Ah, es que se me hizo tarde". Pues no, no se te hace tarde porque tienes que hacerlo, ¿no?
Claro. Claro. Oke No, superbién, porque ¿sabes qué? El otro día estaba leyendo un artículo psicológico que el orden eh, mental, estructural, empieza ahí, desde tender tu cama.
Ajá. Claro, sí, y te y la verdad es que yo no sé no sé tú qué opines, pero el hecho de entrar a una habitación y que la cama esté destendida, pues ya te cambia como totalmente el el humor, ¿no? Y es como de pero
Todo, ah y no, y aunque lo demás esté limpio parece que está sucio.
exactamente, eh pue se puede barrer, se puede trapear, pero si la cama está, destendida, no, eso eso es, o sea, a mí me pone muy mal, entonces ya sabe que, que es lo primero que tiene que hacer, ¿no?
Sí. Oye, superbién, y lo ha hecho.
Lo ha hecho, desde pequeñito, tiene ese hábito y a mí, me impresiona de repente, así los domingos que se levanta supertemprano, porque aparte es muy madrugador. De repente voy a verlo, eh, qué está haciendo y ya está jugando videojuegos o lo que sea, pero su cama ya está tendida hasta los domingos. Entonces dije: "Bueno, buen trabajo sí hice". Porque oh, sí, sí
Ajá. Ya, está tendida, no, pues ya. Ya es un hábito bien aprendido.
es un hábito bien aprendido y la verdad es que eso ya me deja muy tranquila ¿no? Eh, otra cosa que tiene también muy, muy este, marcado y que es su que es su responsabilidad es nuestro perro, ¿no? Él sabe que tiene que darle de comer, que tiene que cambiarle el agua, que tiene que recoger sus desechos y que tiene que cepillarlo. Entonces la verdad es que
Claro. Ujú. Oye, pues muy bien, estás estás haciendo un ser humano o has hecho ya un ser humano verdaderamente independiente y funcional.
y la verdad es sí, la verdad es que, es justamente ese es como mi mi speech siempre hacia él, ¿no? Siempre le digo: "A ver, yo no lo hago porque yo no lo quiera hacer o por quererte hacer enojar o por ponerte a trabajar, no, simplemente porque tú tienes que ser una persona funcional. El día que tú decidas irte, eh, a vivir solo o que te vayas a la universidad y tengas que vivir, eh, fuera de casa, pues la verdad es que tienes que aprender a vivir en el orden, ¿no? A ser orde este, pues limpio, eh, y y eso, ¿no?". Entonces, creo que hemos hecho buen trabajo con mi esposo, porque, pues sí, eh, es un niño que o ya es ya es un joven, pero que que finalmente es muy responsable y nunca deja de hacer las cosas que le tocan. Incluso, por ejemplo, ahora que ya empieza a salir como, más con los amiguitos y que llega un poco tarde a casa y así, o sea, antes de otra cosa es: "Le voy a dar de comer a Jack, le voy a dar de comer a Jack". O sea, su perro es como de eh no no lo descuida, o si por ejemplo, estamos eh, fuera de casa y se nos hace un poco tarde, es de: "Ya vámonos a la casa porque tiene que comer Jack". Entonces digo: "Ay, qué lindo". Porque eh pues sí, ¿no?
Claro. Claro. Por supuesto empieza. Sí, eh, sí. Perfecto. Por supuesto, eso es responsabilidad.
Totalmente, entonces, la verdad
Y después, si deciden tener hijos, son buenos padres.
Sí, exacto también. Y justo ese es ese es co como la otra parte. Él ha visto que mi esposo desde siempre le ha entrado, eh, pues ahora sí que parejo a a su crianza, ¿no? O sea, desde que era chiquito, él él no era el típico de que: "Ay, no, yo no cambio pañales. Ah, no, yo no le doy de comer". O sea, él entraba parejo, me me eh me apoyaba muchísimo en ese sentido y, pues, mi hijo lo lo ha visto, ¿no? Sabe que su papá, pues, siempre ha estado ahí presente
Claro. Es que así tendría que ser, el hijo es de los 2, eh, la crianza es de los 2. Oye, ¿y y ustedes, por ejemplo, lo platicaron antes de tener un hijo, antes de decidir, tener una familia? ¿O tú lo propusiste, o él? ¿O cómo fue surgiendo estos hábitos?
sí, exacto. Híjole, pues fíjate que es muy chistoso porque la verdad es que nunca lo platicamos, o sea, como que todo se fue dando sobre la marcha. O sea, yo me acuerdo cuando, pues, recién recién nació el el bebé y que yo estaba, pues ya sabes, así en cama por lo de las este ¿cómo se llama? La cesárea y que te sientes fatal y que te duele todo y él, o sea, yo creo que me veía y decía: "No te preocupes, yo le doy de comer, yo le yo lo cambio, yo esto". Luego, bueno
Ujú. ¿Cesárea? Ay sí. Oye, qué maravilla, un hombre consciente.
un hombre consciente y luego ya, eh pues bueno, se me acaba el el permiso de la cuarentena y tal, tengo que regresar a trabajar y él como tiene un negocio independiente, él no no no es, este, em empleado, digamos, pues sus horarios son más flexibles, entonces él también, de de su propia iniciativa, pues él decía: "No te preocupes, o sea, yo lo llevo a la guardería, yo lo recojo, yo le doy de comer, yo le cambio el pañal, yo". Eh, o sea, la verdad es que nos coordinábamos como muy bien
Ujú. Claro. Claro, o sea, una persona consciente que que que tiene eh, bien clara la equidad. Y que se la transmitieron también a tu hijo
exacto. Sí, exactamente, o sea, la verdad es que, nunca fue tema.
¿no? Porque sin importar el género o ¡claro! hombres y mujeres todos los días comemos, todos los días ensuciamos la cocina, todos los días ensuciamos el baño, no importa si somos hombres o mujeres.
<chuckles> Claro, sí, totalmente. Entonces, la verdad es que en ese sentido sí me considero como muy afortunada porque nunca tuvimos que tener esta plática, ¿no? De que te toca, me toca, ¿cómo le hacemos? Como que se ha ido dando muy natural. Sí, hasta pleitos, exactamente, que de repente es así de: "Pero por qué yo tengo que hacer todo". Y el hombre es así como de: "Yo no quiero hacer nada". Entonces aquí todo es parejo, ¿no? Desde el tema de lo sí los 2 trabajamos, los 2 ayudamos, los 2 eh, criamos a nuestro hijo, entonces sí siento como esa ese apoyo de los 2, no me siento cansada de decir: "Híjole es que tengo mientras que lavar"
No y hasta pleitos. Sí. Sí. Oye eso está buenísimo. Claro, tienes buen humor para ti, para ellos, porque no estás exhausta.
sí. Exacto, exactamente, ya sé que por ejemplo si la ropa de eh, la ropa sucia, el cesto de la ropa sucia ya está lleno, yo sé que él eh, va y sin decirme nada, él va y pone la lavadora. O sea, no es como de que se espere y que me diga: "Oye, es que no tengo ropa limpia porque no has lavado". No, o sea, ¿no? Entonces está superpadre esa parte, porque los 2, pues, le entramos parejo y t cada quien tenemos también ya nuestras actividades muy, muy fijas, ¿no? Por ejemplo
Ajá, ajá. Era lo que te iba a decir, ¿cómo se las reparten?
sí, por ejemplo, mi esposo es el encargado del tema de jardín, ¿no? O sea, él cuando hay que llamar al jardinero llama al jardinero, cuando es algo que él tiene que hacer, él él lo hace va y compra tierra al al vivero y se la pone, él riega, él este acomoda las plantitas, o sea, él se encarga del tema del jardín, por ejemplo, ese es como su terreno y yo nada más me encargo de disfrutar el jardín, ¿no?
<coughs> Okey. Ujú. Le gustan las plantas, ajá. Oye, eso está maravilloso.
Sí, entonces eso eso es es su pe eh, ahora sí que su parte, eso le toca a él. A mí, por ejemplo, me toca la parte de la cocinada, la parte de ir al súper, que, de eh, la verdad es que me encanta y lo disfruto. Entonces, este, sí, yo soy la que la que tengo que estar como al pendiente de qué falta, eh, cuándo hay que hay que comprar ciertas cosas, eh, qué se va a hacer de comer, qué se va a hacer de desayunar, el lunch
Eso le toca a él, el jardín. Ajá. Okey. ¿Tú decides lo que se va a hacer de comer? O o, por ejemplo, les dices: "¿Qué se les antoja esta semana?". ¿O tú lo vas viendo de acuerdo a la pa al, a la practicidad que te da la semana?
fíjate que sí les pregunto mucho, ¿eh? Porque de pronto se te acaba la creatividad, ¿no? Y es como de: "Híjole, ¿y ahora?". Exacto, entonces, la verdad es que sí me gusta mucho que ellos también me digan como que se les antoja y, este, y pues vamos planeando el menú juntos para ya después, pues ir al súper y comprar lo que se necesita. Entonces, sí, también muy práctica, eh, tampo también les digo, no me vayan a pedir que les haga no sé ah un platillo muy complicado, andale. <chuckles> Exacto, <chuckles> eh, o bacalao, ¿no? No me vayan a poner a hacer bacalao, o sea.
Ay, sí, ya no sabes ni qué. Ajá. U un pavo horneado navideño. <laughs> Eh sí, sí, sí, u u un mole desde comprar todos los chiles y, claro.
<chuckles> Ándale. Sí, no, no, no, o sea, cosas eh, prácticas que que pueda hacer en mi en mi tiempo que tengo para cocinar
En el día, claro, comidas caseras.
comidas caseras, comidas ricas, nutritivas, pero tampoco que me tengan 5 horas en la cocina, o sea, no.
Exacto, porque hay hay recetas muy elaboradas.
Exactamente. Entonces, pues sí, ese ese es como mi territorio, la cocina es mi territorio, porque aparte eh, yo la yo lavo los trastes, yo los guardo porque a ellos no les encanta esa parte, pero de en la cocina ellos lo que sí me ayudan es, por ejemplo, a poner la mesa, a preparar el agua, eh, ya cuando terminamos de comer, ellos también me dejan todo impecable, o sea que si sobró comida, la guardan en en un tupper
Okey. Okey ellos se levantan.
ellos levantan exactamente y yo nada más me encargo de, eh, lavar trastes. <chuckles>
Estás lavando, claro. Oye, eso sí es equidad.
Entonces sí, es trabajo en equipo.
Claro, esto es un super, super, superequipo. Entonces, digamos que tanto tú con como tu esposo ya llegaron con con esas herramientas, digamos, eh, a su casa.
Sí, sí, sí, la verdad es que te digo que fue como muy curioso porque él es muy ordenado, ¿no?, y él también viene él siempre dice que su educación fue militarizada porque sus papás eran así como de: "¡Ah, recoge! ¡No sé qué, no dejes tirado!". Entonces, como que Exacto, entonces él como que ya también trae ese chip, yo también soy siempre de de desde mi casa muy, muy ordenada. Entonces, como que nunca tuvimos ese problema de, de que, pues, el típico, ¿no?, de que: "Ay, es que mi esposo deja todo tirado. Ay, es que mi esposo no me ayuda".
Okey. Ajá, sí, no lo dejaron en la flojera. Pues eso es maravilloso porque ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de los divorcios, ¿no?, que las mamás de esos hombres te los mandan a media crianza. <chuckles> Entonces dices: "A ver, o sea, la educación de mi hijo me toca, pero la de su hijo le tocaba a usted".
Sí, exacto. Sí, justo, exacto. Claro, exacto, yo no yo ahora en lugar de tener 1 hijo tengo 2, pues no, no está padre. <chuckles>
Ajá. Y y creo que ese es ese es uno de los motivos más importantes por relaciones tan, tan mal, o sea, tan desequilibradas, y que las mujeres somos las que normalmente acabamos exhaustas, cansadas, eso te da mal humor. Em, cuando tienes el bebé, o obviamente amas a tu bebé y todo, pero, e et eh, acabas mal porque no puedes dormir, porque te duele, porque peor si tuviste cesárea, porque al niño hay que alimentarlo cada ciertas horas, porque y si nada más tienes ahí un bulto
Sí, de mal humor. Sí. Exacto, sí, sí, sí, no es bueno, es claro que te acabas cansando, ¿no?, tanto físicamente como mentalmente y dices: "Bueno, pues, o sea, ¿para qué lo quiero?". Claro.
¡Explotas! Claro. Oye, y y y, por ejemplo, digamos, así es como tienen divididas, eh, las labores de la casa. Tú, comida, súper. ¿Y la limpieza, por ejemplo, dentro de la casa?
Mira, afortunadamente, para la limpieza dentro de la casa, tenemos a una chica que nos ayuda. Entonces, eh, pues bueno. Eh, pero como yo les digo
Perfecto. Por algo son las reinas del hogar.
Ay sí, la ver ¿Verdad que sí? <laughs> Es lo que le digo a mi esposo, le digo: "Yo preferiría que tú me abandonaras a que me abandonara ella". <laughs>
<laughs> Sí, claro. ¡Ah, claro! Yo siempre les digo eso: "Mira, el día que te vayas, me avisas porque yo me voy contigo". <laughs>
¡Ay, sí! Sí, no, no, no. La verdad es que sí son la alegría del hogar. Entonces pero, aun así, o sea, los días que viene esta chica, también, te como yo les digo: "O sea, no es que nosotros dejemos de hacer nuestras cosas y que le dejemos la casa patas para arriba", ¿no?
Sí, por supuesto. Ah, claro. Y la pobre llega, y encuentra bueno.
Sí, no. Es así de: "A ver, la cama se tiende venga, o no venga esta chica". Eh, los trastes y la ropa se recogen venga, o no venga esta chica. Nosotros ponemos la lavadora, nosotros doblamos la ropa. O sea, hay cosas que nosotros hacemos sí o sí, venga o no venga esta chica, ¿no? A ella le dejamos, pues, ya la parte como de las cosas, ya de más detalle. Exacto. Exactamente. Entonces, pues, ya tengo ese gran apoyo que sí. Mi mi alegría del hogar. Y gracias a eso, pues la casa se mantiene limpia, ordenada y nos genera como mucha paz, mucha tranquilidad.
Claro. Por supuesto. Sí. Barrer, sacudir, limpiar, trapear. Claro. Claro. Y, por ejemplo, e e esta chica, ¿cuántas veces llega a la semana?
Esta chica viene 3 veces por semana, entonces la verdad es que
Ah, bueno. Es es suficiente. Entonces, tú no limpias estufa, no limpias refri.
Sí, eso sí lo hago, qué crees que sí. Soy como muy obsesiva con No, si hago mi limpieza de estufa en cuanto o sea, después de cocinar, me encanta tener mi estufa limpia. Como que no me no me espero a que ella venga. Y el refri también, fíjate que me gusta, eh, los días que ella viene, sacar como Tuppers, y cosas así de comida que, lo que ya no
Le pasas el trapito. Sí. Limpia. Ajá. Lo que ya no, o cambiar a uno más chico.
Exacto. Pero yo so Sí me gusta, yo limpiar el refri, o sea, como sí mantenerlo siempre bien, bien limpiecito. Entonces, sí, como que a ella le dejo lo de así, igual limpiar ventanas, eh, aspirar, o sea, como cosas más más l entretenidas, ¿no?, más laboriosas.
Okey. Okey. Okey. Sí, sí, sí. Que te llevan más tiempo.
Ujú, sí, exactamente.
Oye, pues, me encantó. Esa sí es una casa, verdaderamente eh, equilibrada en las labores. Y sobre todo, eh, m pues muchas felicidades a tus papás y a tus suegros, porque hicieron de ustedes personas muy independientes, con consciencia, con responsabilidad. Y muchas felicidades a ti y a tu esposo, porque hicieron lo mismo con tu hijo. Y de esas personas es la que las que se necesitan en este mundo.
<laughs> Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, yo espero que el día que mi hijo se mude y viva solo, pues sí ponga en práctica todo lo que lo que le costó aquí de depe de repente regaños, lágrimas y demás, ¿verdad? Pero <giggles>
¡Claro! que no te esté sonando el oído a cada rato por la nuera, ¿no? <laughs> Gracias a ti.
<laughs> Exactamente Pues un placer, hasta pronto.